Heu, tu vois dans, ces derniers mois je dirais, j'ai commencé à me convertir, au, catholicisme et j'ai un problème qu'en fait, heu, toute ma famille est athée.
OK. OK. Et
Donc, heu et ils disons que, c'est un peu du genre d'athée qui juge beaucoup, les personnes religieuses, et je n'ai pas, en fait, envie, de qu'ils se rendent compte, que, heu, bah que j'ai retrouvé au bon que j'ai trouvé pour la 1re fois ma foi, en Jésus et le Seigneur, et
Mmh. Ouais, je vois.
et je ne sais pas, heu, j'ai peur un peu de leur réaction. Parce que, heu, dans le passé, je crois que l'un de mes cousins heu, ça fait des années que je lui parle plus, et justement, avait s'était converti
Mmh mh. Moui.
et ils ont pas du tout apprécié ça et, bah, maintenant il est qu'est c'est un peu c'est ironique parce qu'il est à la limite ex communiqué, heu, de la famille maintenant.
Ah oui, à ce point. Bah, je comprends du coup, que ce soit difficile pour toi d'en parler à tes proches. Est-ce qu'il y a quand même, heu, des personnes dans la famille qui sont au courant, ou pas du tout?
Ouais. Ouais. Heu, non, pas du tout. Personne.
Pas du tout, OK, parce que tu te sens pas, heu, tu te sens pas prêt à leur dire, c'est ça?
Ouais, voilà. Ouais, c'est ça et en plus, heu, j'ai pas de frère ou sœur, heu, avec qui en parler. Je suis fils unique, donc heu, je pourrais pas juste, heu, en parler à quelqu'un parce que sinon, s'il y avait quelqu'un plus de mon âge avec qui je pourrais parler, ça ça irait. Mais malheureusement ce n'est pas vraiment le cas et donc, heu, j
OK. Mmh mh. Moui, tu trouves pas forcément le soutien que tu chercherais. Et hem, tu disais que tout le monde est athée, heu, mais tu parles de tes parents? Ou même tes grands-parents? Tes oncles? Tes tantes? Je sais pas. Est-ce que c'est toute la famille? Tu peux en parler vraiment à personne?
Heu, vraiment à personne, c'est c'est toute la famille, heu, c'est c'est très atypique, je sais <chuckles> mais et ouais, c'est c'est ça le problème. Donc, heu, à la fin, il y a vraiment personne avec qui en parler.
OK. <chuckles> Non. OK et du coup, heu, bah, tu dois te sentir, heu, assez isolé par rapport à ça. Heu, je suis désolée en tout cas que ça t'arrive, c'est un peu dommage de pas pouvoir, heu heu, partager, hem, une partie de sa vie avec ses proches. Hem, depuis quand tu tu caches cet aspect-là?
Bah, depuis que j'ai trouvé Jésus, en fait, heu, donc heu, <chuckles> depuis quelques mois.
D'accord, d'accord.
Moi je commence, heu, j'ai commencé à visiter l'église locale, heu, de chez moi en cachette un peu.
OK.
Je passe parfois par le confessionnal confessionnaire, je parle à au père et bon.
Mmh mh.
C'est c'est c'est compliqué, je peux parler aux personnes qui v qui y vont de cette question et ils trouvent tous, heu, que c'est dommage que je doive cacher, et bah, comment je me sens et mes croyances à ma famille, mais ils peuvent comprendre aussi que la famille me compte beaucoup.
Oui, bien sûr. Mmh mh. Oui, mais je se je comprends que ça peut être, heu heu, un peu frustrant parce que du coup, tu caches, heu, une partie de ta vie. Enfin, il y a plein de choses, heu heu, dont tu peux pas parler avec tes proches, je suppose que ça doit être un petit peu une cause de souffrance pour toi, comment tu le vis?
Et ouais. Bah ouais, n ouais, c'est un peu une cause de souffrance pour moi et c'est c'est énervant parce qu'il y a tant de choses, desquelles j'aimerais bien leur parler, partager avec eux, mais je ne peux pas.
Mmh mh. Moui, bien sûr. Bien sûr. Et hem, tu as déjà essayé d'aborder un petit peu le sujet? Ou ou vraiment pas? Heu, enfin, dès le début, tu as complètement, heu, évité, heu, cette partie-là de de ta vie?
Ah bah j'ai peur des conséquences, en fait.
D'accord et tu penses que ce serait quoi les conséquences?
Ah, bah, les conséquences dans mon cas, ça ne serait rien de très positif, je t'avoue. Ce serait, bah peut-être de me faire même, heu, excommunier comme mon cousin ou bon, au m au minimum, heu, qu'ils me parlent plus ou qu'ils s'énervent vraiment beaucoup et je ne veux pas qu'ils viennent, heu, questionner ma foi, ni quoi que ce soit. Je veux juste, heu, être tranquille.
OK. Mmh. Oui, je comprends, je comprends. Et donc, hem, toi, actuellement, qu'est-ce que, hem, quel serait ton besoin? Enfin, est-ce que tu ressens le besoin de leur en parler, heu, quitte à peut-être, heu, déclencher un conflit? Ou alors tu préfères, heu, vivre comme ça et leur cacher cette partie-là?
Bah, je préférerais ne pas leur cacher ça et parce qu'à la fin ça m ça me fait du mal moi, et c'est je sais pas je ne veux pas devoir cacher ça pour toujours. Mais au bout d'un moment j'ai l'impression que <blows air>
Mouais. Moui, bien sûr.
je vais devoir le faire quand même.
Mmh mh, oui. Parce que, mmh oui, c'est ce que j'allais te te conseiller, parce qu'en fait, heu, enfin si ça te fait souffrir actuellement de pas leur parler, hem, je pense que la meilleure solution, c'est peut-être d'aborder un petit peu le sujet. Essayer de de tâter le terrain un petit peu, heu, de commencer à à peut-être explorer pourquoi ils sont contre, heu, la religion à ce point? Hem à et essayer d'ouvrir un petit peu, heu, le débat autour de ça, peut-être?
Ah, bah, en soi je sais déjà pourquoi ils sont si, en contre de la religion. C'est, il y a eu beaucoup de traumas religieux, heu, dans la famille. Vraiment il y a eu une très mauvaise situation de laquelle, heu, je v j'aimerais pas vraiment parler, qui s'est passée, bah, quand mes grands-parents étaient jeunes
Ah! OK. D'accord. D'accord, OK. Il y a pas de problème, tu es pas obligé d'en parler.
et c'est un peu comme ça qu'ils se sont rencontrés justement. Du coup, ouais, en ils évitent, heu, tous un peu d'en parler.
OK, OK. Oui donc ça vient d'un traumatisme, heu, profond dans ta famille si je comprends bien. Effectivement, c'est un petit peu délicat comme sujet. Heu, en revanche, heu, je pense que si c'était, heu heu, à l'époque de tes grands-parents, peut-être que, heu, les mentalités ont un petit peu évolué. Et que tu pourrais essayer, heu heu, tout doucement d'aborder le sujet avec tes parents par exemple. Ou, heu heu bon tu disais qu'il y avait pas de personne de ton âge, du coup c'est un petit peu délicat. Mais, mmh, mais je pense que c'est important d'en parler si toi tu en ressens le besoin.
Ouais, exactement. Oui! Oui, oui, oui, carrément, bah, c'est juste que j'ai tellement peur, en fait, que ça tourne mal et je ne sais pas je ne sais pas si ça vaut le coup, tu vois?
Mmh mh. Mmh, ouais. Oui, tu as peur, heu, tu aurais peur de de couper les liens avec ta famille, tu es très proche d'eux? Je suppose.
Parce que heu, ouais. Oui, oui, je suis très proche et c'est pour ça que ça me fait encore plus mal parce qu'à la fin, moi, je veux en parler de tout ça, je veux en parler, je veux partager avec eux mais je ne peux pas.
Mmh. Mmh mh. Mouais. Oui, donc c'est une situation très difficile. Et est-ce que tu penses que tu pourrais te faire accompagner là-dessus? Par exemple, heu, est-ce que, heu heu, dans la, mmh, <smacks lips> dans le lieu que tu fréquentes, est-ce qu'il y a pas des gens, heu, qui pourraient dialoguer, heu, ou te donner des pistes, heu, pour heu, aborder le sujet avec tes proches?
Heu, oui, on m'a recommandé justement dans mon groupe à l'église, on m'a recommandé, heu, un thérapeute en particulier qui peut-être, heu, pourrait m'aider. Il doit être apparemment spécialisé dans toutes les questions, <chuckles> religieuses et surtout, en fait, heu, les problèmes de famille.
Mmh, ouais. Mmh mh. Ouais.
Donc heu, peut-être, en fait, il pourrait m'aider, mais après je l'ai pas encore vu, me faut encore que j'évalue ça et que je vois un peu, heu, bah la question. Je vais lui parler et je vais voir comment ça se passe mais je n'ai malheureusement je n'ai pas vraiment trop d'espoir.
Mmh mh. N ouais. OK, heu, ben déjà peut-être que ça peut être une pet une 1re piste à à explorer, heu, déjà aller voir cette personne, en discuter avec elle. Peut-être qu'elle aura déjà des situations similaires, je pense que tu es pas le seul dans ces cas-là ou peut-être, heu, te rapprocher, heu, de personnes à qui c'est arrivé et heu et qui ont pu faire face, heu, en en discutant peut-être? Je sais pas, peut-être qu'il y a des groupes de paroles ou des choses comme ça qui pourraient t'aider à ouvrir le à ouvrir la discussion avec ta famille et faire, heu, que tu sois plus dans cette, heu, situation un peu douloureuse pour toi, heu, de leur cacher toute une partie. Mais heu, sans les sans s te fâcher avec eux aussi puisque je comprends que c'est important de garder un bon lien avec eux.
Ouais. Mmh. Oui, évidemment, c'est ça l'essentiel. Merci, heu, tu comprends vraiment. C'est c'est ça en fait, que j'ai trop peur, que ça tourne mal. Et, du coup, je me dis: «Est-ce que ça vaut même le coup en fait de leur parler, si ça a tant de risque, heu, de tourner très, très mal pour moi?
Mmh. Mouais, bien sûr. Mmh oui, évidemment, évidemment. Bah du coup, il faut que, y enfin, je pense que pour toi la meilleure solution, c'est de peser le pour et le contre. Heu heu déjà d'explorer des solutions pour essayer d'en parler avec eux. Et toi, heu, identifier heu, vraiment le besoin que tu as. Est-ce que tu préfères, heu, peut-être, heu, préserver tes relations avec eux et pas leur dire? Ou alors, heu, vraiment ça te fait trop souffrir et tu as besoin de leur en parler? Et dans ces cas-là, ce sera forcément la bonne décision.
Mmh mh. Ouais. Ouais absolument. Et peut-être un jour ils pourront comprendre, mais je ne sais pas si maintenant, ils en seraient capables.
Oui. Moui, c'est pour ça peut-être que, de façon progressive, ça peut être intéressant. Peut-être pas leur, heu leur, heu, déballer toute l'histoire d'un coup, mais, heu mais peut-être y aller petit à petit.
Et ça Mmh. Oui, petit à petit. Par où est-ce que je pourrais commencer d'après toi?
Mmh 1°, heu, aller voir, heu, la personne dont tu me parlais, heu heu, déjà pour en parler avec elle, analyser un petit peu la situation, c'est important d'avoir quelqu'un, heu, d'extérieur qui puisse t'aider et te donner des conseils. Et ensuite, heu heu heu, peut-être, heu, commencer, heu, à, mmh à parler un petit peu, heu heu, pas forcément de religion, mais de spiritualité, heu, petit pas à pas, heu, les amener vers le sujet et suivant comment ils ils répondent, heu heu, peut-être que ça te donnera plus de pistes à toi.
Heu, ouais, bah, ouais, sûrement, sûrement ça pourrait le faire. Bah, en tout cas merci beaucoup, de m'avoir écouté et bah, de m'avoir conseillé comme ça. Il y a beaucoup de choses que je dois encore considérer et s bon le futur n'est pas n'est pas très certain, mais je vais faire de mon mieux. Et je te remercie encore à à nouveau pour, heu, toute ton aide et ton écoute surtout qui m'a été très précieuse.
Mmh mh. Mais, heu, avec avec grand plaisir en tout cas, n'hésite pas, heu, si tu as besoin, heu, on peut en rediscuter plus tard, il y a pas de problème. En tout cas, heu, prends soin de toi et et prends pas des décisions qui te feront, heu, de la peine, essaie de faire au mieux.
Mmh, n OK, merci.